آه، يعني آه، يعني هي تلاكيك عشان ما أذاكرش، فكان كده. وأنا كمان <tsk> حتّة إن أنا عارف إن أنا هألِم عشان ع أنا ما باخافش من الامتحانات عمومًا يعني، فأنا حتى بابقى عارف إن أنا هالم دي تخلّيني لأ م وما كنتش طبعًا فا فارق معايا بقى مستقبل وفلوس والكلام ده، لأ، ما كنتش فاهم طبعًا القصة دي، فما كانش بالنسبة لي لكن دلوقتي أنا باذاكر أهو، ما حدش مضّطرني أذاكره وباذاكر أهو زي <laughs> تقريبًا ده تقريبًا ده يعني يعني كارما الو <laughs> اللي أنا ك
<laughs> أها. حلو كويس النتيجة أها. لأ، بس كويس إن أنت هبت بتجتهد في مجالك، يعني أكيد هتوصل.
أكيد إن شاء الله يعني هو الموضوع بس محتاج مثابرة، ومحتاج إن أنا أبقى أبطّل يعني أنا باعمِل كل اللي أقدر أعمله عشان ما أبقاش بسوّف زي ما كنت باعمل زمان مثلًا، يمكن زمان ربنا سترها عشان دي دراسة وامتحانات والموضوع مثلًا واضح يعني، في مصدر وكانت طريقة التعليم مختلفة وفي كتاب واضح وأنا عارف منين وآجي منين، لأ، دلوقتي موضوع بقى مفتوح كده على المَلأ وأنت بتحاول تثبت وسط ناس كلها عارفة وفاهمة أنا مش دلوقتي يعني في competition على طول، <chuckles> يعني الموضوع
اهم. اهم. آه لأ، وهو زمان برضه يعني آخر آخر آخركم معايا امتحان أعدّيه، لكن دلوقتي لأ، آه.
آه، لأ ده مستقبلي كله بقى خلاص، ده كده مستقبلي كله، إمم.
بالضبط، أيوه هو واضح طبعًا إن أنت شخص مجتهد جدًا ويعني أكيد مسيرك هتوصل أكيد، <laughs> لأ، لأ واضح إن أنت شخص بتعرف تضبط وقتك فعلًا وشخص مجتهد جدًا أنا بجد اتبسطت بكلامنا جدًا، وأتمنى نكرره تاني.
والله أتمنى إن أنا أبقى كده. <laughs>

أي حاجة عشان ما أذاكرش <laughs> ما لهاش <laughs> آه، هو مبدأ إن أنا الموبايل جنبي، فأنا لولا الشخصية اللي محسساني بالذنب، إن أنا لو عطلته هو هيخسر اللي بناه، <laughs> مش بس دي بالنسبة لي حاجة ساعدتني جدًا بصراحة، في حتة إن أنا قاعد باسوف، وكُلّ شوية هاعمل وكُلّ شوية هابدأ وكُلّ شوية أو أبدأ و و5 دقايق وأقوم أقفل الCourse دي كانت بالنسبة لي مُفيدة جدًا، في حاجات تانية برضه باحاول أعملها.
آه، <laughs> الموضوع ب مبدأ عمومًا. <laughs> <laughs> أها. اهم. امم، زي إيه طيب؟
يعني آآ باصحى الصبح، ما مثلًا ال فترة عشان أنا باشتغل Remotely والّا حاجة، فأنا باجهز اللاب بتاعي مثلًا ومفتوح وعليه الحاجات بتاعة الشُغل، وباجهز الTab اللي هو فيها الCourse قُدامي على شاشة تانية، يعني أنا عندي كذا شاشة، فأنا بتاع وحاطُه قُدامي، عشان أبدأ أأنب ضميري آآ يعني تبقى صورة، وعلى طول طول ما أنا كده أو لو في أي خ بتاع وقت أو بتاع أو كده هي الموجودة قدامي، ف أنا ما أكسلش أو أنا أنسى أو أو <tsk> أبُص بصة، وموجودة قُدامي كتذكرة إن أنا الCourse محتاج أذاكرُه، فهو طول ما هو قُدام عينيا، برضه بيحسسني بالذنب، تقريبًا كده أكتش يعني واضح كده من ال <laughs> إن أنا كُلّ حاجة لازم أحِسّ بالذنب عشان أذاكر. <laughs>
حلو. اهم. اهم. هابُص بَصَّة يعني. أيوه، أيوه. ما أنا لسه هاسألك يعني آه، أنت أنت مُتَّبع أسلوب جلد الذّات، أنت لازم تجلد ذاتك عشان تذاكر. <laughs> بس لأ، يعني موضوع إن هو فعلًا م مفتوح قُدّامك على طول ده ما يحسّسكش بالضغط؟ إن أنا ورايا حاجة، ورايا حاجة.
آه. <chuckles> لأ، خال ما هو أنا مش هاذاكر لو أنا ما وراييش حاجة، يعني أنا الموضوع تقيل على قلبي، كمية المعلومات ك يعني هو الموضوع للأسف، هو مش بالصورة البسيطة مثلًا اللي موجودة على الSocial Media ومُجرد حاجة باكتبها، وس وتكة زُرار لأ، ده هو الموضوع عشان
آه. لازم تحِسّ بالزَّنقة. اهم.
أ بنبني حاجات كتيرة جوَّا، وبنعمل حاجات كتيرة جوَّا، وحاجات ليها علاقة بالسينما والبتاع يعني الموضوع مش سهل خالص، خالص بشكل كبير، ووراه آآ، ومحتاج مجهود، ومحتاج مذاكرة، وباقعد أقرا حاجات كتيرة أوي، وباذاكر كورسات كتيرة أوي، وب م فأنا محتاج أعمل ده، فأنا لو ما حسيتش لإن أنا محتاج أعمل ده، وإن هو قدامي على طول مش هاعمله، لإن هو يخض. إمم.
اهم. أيوه، أيوه، طيب يعني أنت إ إ إيه برضه ال اللي بيدفعك، يعني آآ أنت دلوقتي ما عندكش امتحان أظُنّ صح، والّا بتمتحن في الحاجات اللي أنت بتذاكرها؟

أمّا طبعًا يعني أنا في أوقات أنا يعني أنا خلاص حقّقت خبرة سِنين كتيرة أوي في المجال، فأنا يعني ليه أب ليه أبقى مُضطر إن أنا أذاكر حاجة ولو ما ذاكرتهاش مش ما يعني أنا حتّى option إن أنا أبقى واقف في مكاني، مش موجود، أنت هتتشال خالص من الصورة. <laughs> يعني فالموضوع ده يقلِق بصراحة. بس، فهو طبعًا بي أمّا يبقى الموضوع مربوط بخوف كمان من اللي جاي، لأ، بتقتل ل بتبقى أنا مُحرِّك عندي دلوقتي أنا بانقِذ مستقبلي، <chuckles> ف لازم أذاكر. <chuckles> هي دي بس كل الفكرة، أنا لازم أذاكر. <laughs> إمم. <chuckles>
أها. إمم. أيوه، دي نظرية فعلًا. أيوه. اهم. آآ، واضح إن الموضوع كبير، أيوه. واضح إن الموضوع كبير، بس برضه لمّا بييجي لك أحيانًا كده بتبقى زهقان من المذاكرة، بتعمل إيه بقى ب بشكل عَملي، يعني هل بتجبر نفسك وخلاص بقى أنا هاقعد يعني هاذاكر، يعني هاذاكر والّا بتبدأ تضبّط الدنيا حواليك والّا بتعمل إيه، احكِ لي؟
إمم. أنا عندي كذا حاجة كده باحاول أعملهم، بما إن الموضوع بقى مهم. آآ، بدايةً كده لقيت اكتشفت إنه مثلًا الموبايل بيعطّلني جدًا وبيخلّيني مثلًا أنا قاعد بادئ الcourse أهو وأروح ماسك الموبايل كل 5 دقايق، فما باركّزش وبابقى عايز أقوم وأتحرّك.
إمم. آه. حاسّه بيشتِّتك يعني.
رُحت بكل بساطة كده لقيت application لطيف على الموبايل بيعمل الموبايل بيقفله خالص، على شكل لعبة كده، بيقفل الموبايل خالص وبيخلّي لي في شخصية كده بتقعد تبني في بيتها وبتاع ولو أنا عطّلته، بيهِد كل اللي بناه. يعني أنا باقفل الموبايل لمدة ساعة ولازم من خلال الساعة دي مثلًا ما أمسكش الموبايل فيها، لو أنا مسكته ول غيّرت حاجة أو كده أو عطّلته، آآ، الشخصية دي تختار تِهِد البيت، فأنا باحِس بالذنب، فأنا عشان ما أحسِّش بالذنب، لازم أذاكر. <laughs> فأنا لازم أذاكر، أنا أشتغل وهو يشتغل، إحنا الاتنين إيه، بنشجّع بعض. وبقت ح حاجة تخلّيني مثلًا الموبايل يعني أنا اتخلّصت منّه بالطريقة دي، لإن أنا فعلًا كنت بامسكه كان بيشدن مش عارف أبدأ، أنا مش حابب أبدأ أو أنا مكسِّل أبدأ والموبايل آآ د ده في لعبة لطيفة، في فيلم أشوفه على الموبايل، في أي حاجة.
اهم. اهم. هتهِد البيت. آه. فأنا مش هاشرّدها، آه. عشان ما أشرَّدش ع ما أشرَّدش الناس. <laughs> <laughs> اهم. آه. ما أنا لسّه هاسألك، يعني أنت أصلًا بتنسِحب لإيه على الموبايل؟ إيه أكتر حاجة بتشدَّك أصلًا وتخلّيك مش عارف تركّز في في المذاكرة؟